Ben girişken bir insanım. Eee, o o konuda bir derdim de yok. Sınıftaki 200 kişiyi bile tanırım yani ama derin derinlemesine arkadaşlık edinme noktasında hep kendimi geri çekmişimdir. O yüzden sadece birkaç tane arkadaşım olur yani genel olarak sayarsak. Eee, herkesi tanırım ama 2 tane dostum olur denir ya, hani, diğerleri arkadaş kalır. Hı hı.
<chuckles> Hı hı. Ya, tabii, dost olarak, yakın arkadaş olarak, hani, onlar başka ama, hani, ilk etapta zaten, eee, bir arkadaşlık kurmada o zaman adım atabiliyorsun.
Hı hı. Evet, girişkenim yani o konuda bir yalnızlık çekmiyorum. Yalnızlığım benim içsel. <chuckles>
Hımm, anladım. O çok, eee, daha derin bir konu o zaman s Yani, eee, bu biraz da anlaşılamamak aslında. Yani ne kadar da benim anladığım kadarıyla senin demek istediğin, hani, ne kadar da, işte, kalabalık gruplar içerisinde olsam içimde, eee, hani, bunu dolduracak o yalnızlığı dolduracak, giderecek kişiler olarak görmüyorum diyorsun çevremi o za
Evet, evet, evet. Hı hı. Evet. Evet, evet, evet, biraz da öyle, aynen öyle.
Hı hı. Evet, yani, bu da gerçekten büyük bir problem çünkü ne kadar, eee, kişiyle de doldursan çevreni o zaman yani, eee, bu konuda peki, yani, bir şeyler yapılabilir mi? Hani, içteki yalnızlık evet, dediğin gibi, psikolojik birçok, eee, metotla giderilebilir, arkadaş seçimleri iyileştirilebilir belki ama, hani, sence bu konuya bakış açımızın da biraz değişmesi gerekiyor mu?
Hı hı. Hı hı. Tabii, değişmesi gerekiyor illaki. Eee, şu noktada, mesela üzerine çok takılırsak, atıyorum, beni anlamayan bir arkadaşla, aynı seviyede olmadığımız bir insanla, eee, hani, "Beni anlaşılmadım ya, yalnızım." deyip üzerine çok düşünürsek bu konunun, hiçbir zaman o yalnızlıktan çıkamayız zaten. Ama mesela hiçbir zaman para sıkıntısı çekmemiş bir insan, eee, parasız yaşayan bir insanın hâlinden de anlayamayacağını da bilirsek eğer o noktada en azından bir şeyleri, eee, bir yani tepkisel olarak karşılamamız kolay olur. Kolay olacağı için Hıh. Aynen öyle.
Hı hı. Hıı. Ya, belki onu öyle kabul etmek dediğin gibi, ha, tamam. Zaten anlamayacak bir insan bunu. Olsun diye
Aynen öyle. Onu anlamayacağını düşünerekten evet, öyle kabul edersek bize de daha faydası olur yani.

Anlatayım, eee, hissettiğim anlar oldu ama insanın, eee, işte, içindekini keşfedebilmesinin yolu da, "Ben bunu neden hissediyorum?" diye kendine sorması. Aslında ilk adım bu, yani, kendinin farkına varabilmesi için. Ben neden böyle hissediyorum ve birazcık da aslında detaylara inip böyle araştırma yapması gerekiyor. Yani, kendi çocukluğuyla ilgili olabilir, kendi bakış açısıyla ilgili olabilir ya da bir, evet, bir psikoloğa da danışabilir aslında, yani bu da güzel bir çözümdür aslında.
Hımm. Hımm. Psikolojik olarak, yani, diyorsun. Hımm. Öncelikle, eee, sebepleri bulmak diyorsun. Mesela, hani, sen kendi hayatından örnek verebilir misin? Senin yalnız hissettiğin oldu mu? Eee, ve eğer hissettiysen sebeplerini buldun mu? Aslında bunu da merak ediyorum.
Hı hı. Tamam. <chuckles> Bulmaya çalıştım, evet, elimden geldiğince. Yani, mesela, benim hissettiğim şey şuydu. Eee, ben gerçekten, eee, kendi kültürümden gelen, misal vereceğim, o bu aralar çok yaşadım zaten yalnızlığı. Eee, yurt dışında yaşadığım için şu anda, eee, kendi kültürümden gelen Türk, eee, arkadaşlarımla beraber bir araya geldiğimde aslında ne kadar kalabalık olursak olalım, ben kendimi hep yalnız hissettim. Eee, sebebi de şu oldu aslında, anlaşılmadığımı hissettim, yani. Evet, konuşuyoruz, eğleniyoruz. Her şey şamata, gırgır, gülmek, eğlenmek değil, yani. Hani, bir noktada anlaşıldığını hissetmek gerekiyor. Anlaşılmadığımda
Hı hı. Hı hı. A, neden? Hımm. Anlamadıkları nokta ne oluyor sence?
Yani, kendimle aynı, eee, kültürden gelsem bile aynı seviyede göremedim. Yani, eee, şöyle diyeyim: Hayata bakış açıları, mesela, dert ettikleri şeyler, misal veriyorum. Kimsenin derdini küçümsemem tabii ama, yani, birisi, misal vereceğim, eee aklımda şu an onların derdi yok çünkü. Eee, birisi mesela, Almanca öğrenememekten şikâyet ederken, diğeri iş bulamadığı için parasız kalmaktan ve Türkiye'ye bile dönebilecek kadar ciddi bir durumla karşı karşıya kalmaktan yakınabiliyor ve, hani, birisine baktığımızda çok büyük bir parasızlık çekerken, diğerinin derdi sadece Almancayı henüz üzerine çalışamamış olmak, mesela. Çünkü niye? Onun para derdi yok ve hepsi, hani, suyu, k suyu kuru mu denir, ne denirdi? Bir bir deyim vardı <chuckles> yani, öyle bir var. A, tuzu kuru <chuckles> onun tuzu kuru denir. Eee, öyle olunca insanın halinden anlayamıyor. Yani, her zaman herkes aynı kültürden gelsen de. Bu durumda da yalnız hissedebiliyorsun, işte. Yani, "Bir iş bulamamanın sıkıntısını sen anlayamazsın ki." oluyorsun.
Hımm. Mesela, neleri de Hı hı. Hımm. E, evet öyle deniyordu galiba. Evet, onun suyu <laughs> tuzu kuru, tuzu kuru. <chuckles> Hımm.